अरे!
और उसने बोला कहाँ जा रही है तू? मैंने कहा मैं वो आंटी के पीछे जा रही हूँ, कह रही कौन-सी आंटी?
हाँ, हाँ। जी।
और मैंने देखा कोई आंटी थी ही नहीं वहाँ पे।
अरे वाह! <laughs>
बाप रे! और फिर क्या हुआ कि वो ना अ, जो खेतों में काम कर रहे थे ना आदमी उनको खाना देके वो लौट रहीं थी, साइकिल पे अपनी, तब उन्होंने मुझे देख लिया। फिर वो मुझे पकड़ के ना लेके गईं, और मेरी इतनी डाँट पड़ी उस दिन, इतनी डाँट पड़ी, जैसे ही मैं घर पहुँची पहले तो मेरी मम्मी ने खींच के मुझे थप्पड़ लगाए दिए, तुम निकल कैसे गई बाहर। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि भाई मेरे को तो कोई दिखा था, आंटी मैं तो उनके साथ जा रही थी। जी, हो सकता है उस समय वो आंटी कहीं छुप गई हों या कुछ ऐसा हुआ हो। तो जी, तो <clicks tongue> मेरे तो बहुत थप्पड़ पड़े थे उस दिन, जी।
हाँ, हाँ। कय अरे वाह! हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी। ओह हो हो। <laughs> हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल ये ये जो है बहुत अच्छी मतलब कि बात कही आपने मतलब ये सारी चीज़ें बचपन में होती हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उस समय तो हमारे अ, परिवार के सदस्य, हमारे पिताजी या फिर माँ, हमें घुमाने के लिए ले जाते हैं और हम जब बड़े ह बड़े हो जाते हैं, ख़ुद में समर्थ समर्थ हो जाते हैं कि हम अपने पिताजी को कहीं घुमाने के लिए ले जाएँ, तो बिल्कुल अ, हम जो है उनको घुमाने के लिए बहुत सारी ऐसी जगह हैं, तीर्थ अ, उसपे भेज सकते हैं या फिर उनके साथ में जब हमारी छुट्टी तो, आज के समय में बहुत मुश्किल होती है मिलने में, है ना, प्राइवेट जॉब में।
जी, जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, जी।
तो कोशिश करता हूँ कि कभी-कभी जो है छुट्टी अगर मिल जाए, तो उनके साथ जैसे वो हमें ले जाते थे बचपन में। तो उनके उन उनके साथ अ, गाँव जाना या फिर नानी घर जो कि अ, जाना घूमने के लिए। अभी भी मतलब कि मे मेरी नानी तो जो है है ही, तो <chuckles> जो है मज़ा आता है कभी-कभी अभी भी जाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है जाने के के लिए क्योंकि मेरी नानी जो है ना, वो थोड़ी-सी मतलब मज़ाकिया, वो जो मज़ाक करती है सबसे, बहुत अच्छा लगता है, है ना। तो बिल्कुल, जाना अभी भी जो है बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। जी। हाँ, हाँ। <chuckles> जी, जी, जी, जी, जी, जी। हुँ। जी, और आपसे बात करके ना इस बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और इतनी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और आप मानेंगे इनमें से कई चीज़ें तो मैं भूल चुकी थी। जैसे वो औरत वाली कहानी, जो मैंने आपको बताई, जी, मैं वो उस बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी और आपसे बात करते-करते, जैसे गाँव की बात चली, मुझे एकदम याद आई ये वाली बात, मुझे लगा मैं आपसे साँझा करूँ और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और उम्मीद करती हूँ आपसे दोबरी बा दोबारा बात हो और आपके भी जो अनुभव थे, वो भी जान के मुझे अच्छा लगा। अ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और अ, मैं आपके भी विचार जानना चाहूँगी, जी।
जी। <laughs> जी, जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने जो अपनी बचपन की यादें मुझसे शेयर की, तो ये भी जान के बहुत अच्छा लगा कि गाँव में किस प्रकार से लोग होते हैं और नानियाँ कैसी होती हैं। तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आगे भी आपसे बात होगा। धन्य
हुँ, हुँ।